Hello po. Ah, matanong ko lang po kayo kasi habang nagko-calls ako kanina habang nakikita ko yung mga, ah, tao po dito s'amin may kausap ako, eh. Pero sila parang alam niyo po yun? Talagang babad yung oras nila sa social media, eh. Ano po kaya yung tingin niyo? Ano yung palagay niyo sa mga sobrang, ah, gumagamit po ng social media bilang libangan, ano ba ito po?
Mm. Ah, ano sa'kin kasi depende siguro ano, kung wala silang masyadong ginagawa sa buhay. Eh, parang ginagawa nilang parang ito na yung pinakalibangan nila, eh, instead na TV, 'no? Kasi nga social media marami kang mapapanood, either balita
Ah, okey, oo. Mm.
um, mga fake news, 'di ba yung mga totoong balita or fake news ba 'yan. Kaya, ah, iba-iba, kahit anong random na video, 'no? Parang kasi ang daming puwedeng gawin, eh. Palagay ko kaya 'yon siguro nagiging, ah, parang nakaka-adik o nagiging sobrang libangan na ng mga tao dahil nga maraming puwedeng gawin sa social media. IIkaw ba ano sa palagay mo?
Mm. Ayun nga, eh. Mm. Ayun, agree po ako, sang-ayon ako dun sa sinabi niyo na hindi naman po talaga, kumbaga masama sa una. Kasi alam niyo po yun sa panahon natin ngayon, talagang kailangan natin to eh. 'Yon yung ginagamit natin para makipag-connect para kumuha ng impormasyon ,'di ba? Para maaliw tayo, so, kumbaga lahat na po nandun. Siguro yung iba, ah, wala nga rin lang po talaga masyadong pinagkakaabalahan, pero ayun siguro kung dadako po tayo sa, ah, ano naman yung epekto nito negatibo. Siguro ano po eh, minsan sobrang madalas lang, minsan nasosobrahan po tayo sa paggamit nakakalimutan na natin yung ibang mga bagay. Tapos ayun po nagkakaroon ng problema 'di ba? Ah, minsan mas na-expose rin tayo sa mga negativity sa mga toxicity ng, ah, mundo. Kasi minsan kahit din talaga natin alam eh, pero dahil sa social media, mas nagiging aware tayo sa mga pwedeng mga chismis, sa mga hindi naman talaga pwede nating ano mapagkuha ng kung ano-anong mahalagang bagay. Pero dahil siguro ab nag-a-absorb tayo, talagang nakukuha din natin. At saka 'di ba, ang sabi naman po lahat naman okay, eh, pero lahat din naman ng sobra eh talagang masama kahit gaano pa yan ka-okay, 'di ba?
Mm. Mm. Kaya nga eh. Mm. Kaya nga eh. Mm. Totoo 'yan. Mm. Masama, mm. Mm. Totoo yan. Actually yung nabanggit mong 'yan totoo naman 'yon 'no, yun din naman 'yong mga observations ko. Um, kumbaga, maraming taong masyado na nagiging dependent sa mga nababasa nilang article. Regardless kung totoo ba 'yan o hindi 'no. May tapos nagiging ano na siya, parang inaabangan niya na laging update nun 'no 'no, usua usually, ah, sa mga pal politics 'no, parang ganun na na nag nagkakaroon na siya ng ano, ng, ah, information sa isip niya na kung minsan hindi naman talaga accurate, eh. 'Di ba most of the time hindi accurate, kumbaga. Ah, meron lang partikular na tao o grupo na nagpapakalat nito. Tapos yun nga, pinaniniwalaan agad nan ng, ah, ilan sa ating mga kababayan 'no. Pero dagdag ko lang dagdag ko lang 'no, yung isa pang nakita kong negatibo hindi lang ...ah, porke't gumagamit ng social media o kung ano, i in general 'no? Yung gadget mismo.
Mm. Ayun nga, eh. Mm. Ayan, kumbaga hindi credibility 'no? Oo. Mm.
Ah, masama talaga sa katawan, physically, 'no sa, sa men ah, sa kalusugan, hindi maganda. Kasi nga, ah, bukod sa masakit sa mata, nasisira yung mata. 'Yun nga ba 'pag nag nagiging, ah, masyadong nagiging follower ng isang mga, ano mga grupo, kung ano man. Yun nga, napupuyat na di ba dahil lagi nila inaabangan 'yung ganong klaseng mga balita.
Mm. Ah, oo.
'Di ba? <chuckles>
Tsaka, madagdag ko lang din po pala na, 'yun nga, eh, dahil nabanggit natin' yung kalusugan. Kasi umiikot din naman 'yung kalusugan natin sa mental health natin 'di ba? So ayun po, ah, bigyan ko lang din ng siguro ng konting emphasis din 'yung, mental health. Kasi minsan, ah, nagdudulot po talaga ito ng anxiety, nandiyan din, 'yung depresyon at ang mahirap pa po, eh, minsan 'yung mga nakikita natin sa social media akala natin laging totoo 'di ba? Siyempre pinopost din naman nila kung ano lang 'yung maganda sa kanila. So 'yung iba pong nakakita akala ganun talaga 'yung buhay, pero, ano hindi po talaga ganun, eh. Kumbaga pinipili din lang natin 'yung pinapakita natin. So dapat at tanggap din natin na may mga bad days din, may mga pagkukulangan din naman, meron din namang mga bagay na hindi nila nakukuha. So hindi 'yun paraan para po bumaba 'yung self-esteem o 'yung confidence natin 'di ba? Kasi sari-sariling problema din lang naman, eh.
Mhm. Totoo yan. Totoo, oo. Mhm. Hmm, mm. Totoo 'yan actually ang problema kasi siguro nakikita ko lang na ginawa na kasi ni libangan talaga nila. Ah, parang alam mo 'yun parang nandun na sila lahat, na lahat na binabase na, "May pasok ba?" titingin sa social media kung totoo. Hindi naman nila alam kung accurate 'yung balita rin na nakikita nila. O tapos minsan makakita sila ng article na tungkol sa kalusugan. Sabi ganito naniniwala sila agad 'no, na hindi naman talaga doktor o eksperto 'yong nagsabi na ganito 'yong epekto niya 'di ba? Maraming ganyan lalo na siguro sabihin natin mga nasa mas matured o sa Senior age, 'no? Mga gano'n mas madali silang nahihikayat na 'yung mga napapanood nila ng mga either mga vloggers o mga influencer. Ay tsaka 'yung isa pa, 'yung mga bata, kung mapapansin mo, 'di ba? Ang dali nilang sinusundan, iniidolo nila 'yung mga napapanood nila.
Mhm. Ah, oo. Mm. Mm. Oo, 'di ba. Murang edad pa lang talaga.
Ah, tingin ko parang hindi maganda yung epekto.
Kaya ngayon po eh, dapat talaga tinitingdin tinitingnan din natin kung gaano ba ka talaga katotoo yung mga pinipindot natin, yung mga pinaniniwalaan natin, pati po yung mga shine-share natin kasi minsan, ah, masama na naniwala na tayo, pero mas masama na dinamay pa natin yung iba, 'di ba? Kasi shinare din natin eh, so talagang tingnan muna natin kung gaano ba talaga katotoo. Maging matalino din po talaga tayo sa mga, gantong bagay kasi minsan, ah, nasasanay tayo, nagiging familiarize na-familiarize tayo, minsan hindi na natin ginagamitan ng pag-iisip din, ah, maging masakit man ano pero gano'n po talagang ano eh, kumbaga napupun na yung nagiging comfort zone natin so talaga ang akala natin eh, okey lang. Pero ayun po, pa'no mo po ba naiisip kung kelan na oras na, na ang pag-gamit ng social media?
Hmm. Mm. Kinalat mo pa. Mm. Pinag-share mo pa. Kaya nga eh. Sana. Hmm. Reality, oo. Mm. Ah, kung kelan naiisip na oras na ang pag-gamit? Ako ah, kung sakin ah, kung sakin lang tatanungin. Usually kasi ako busy rin naman sa mga ginagawa ko, dun sa tarabaho sa trabaho sa bahay 'no. Ang pagche-check ko lang ng social media is ano lang eh, parang, sa gabi, bago matulog, parang titingnan mo lang ano yung nakikibalita ka lang kasi hindi ka nakakanood ng balita, gagawin mo dun ka na lang makakuha ng information. O kaya yung mga-replay sa mga sa sa YouTube videos mga gano'n. Pero sa akin ah, personally sa akin yung yung diskarte ko kasi sa social media hindi naman sa akin, ano 'yan eh, hindi ko talagang ginawang kumbaga hindi ko kina-career 'yan eh. May oras talaga ako ng paggamit niyan hindi talaga ako basically, ah, yung mga app na ginagamit nila eh, yung pang-reach out lang sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga pam oo, gano'n lang talaga, sa akin, sa sa ibang tao siguro talagang iba yung <sniffs> epekto ng soc ng ano ng pag-gamit ng social media nila eh, sa iba may nakikita kang ganyan? O ikaw mismo.
Mm. Ayan, oo. Update lang talaga 'no? Mm. Oh, 'di mo ginawang buhay po 'no? Mm. Hmm, communication po talaga. Siguro po ano eh, oo madami din po talaga kumbaga, siguro 'yun 'yun nga yung iba hindi rin po namamalayan yung oras, sabi nila madali lang daw, 5 minutes lang, pero, 'yan mapansin mo 2 oras ka na palang nakatutok doon, nakakalimutan mo na dapat mong gawin. 'Tsaka ano po eh, talagang 'yun nga yong una mong nabanggit kanina, minsan akala natin pampaantok lang, pero the more na parang napapag-isip tayo, mas nagiging interesado tayo about sa certain topic or kung ano man yung tinitingnan natin, mas ginigising po nu'n tayo kasi, kumbaga nakukuha talaga yung ano natin, yung interes kaya, nahirapan po tayo matulog. Siguro dagdag ko din kasi may mga ibang tao rin po pala, na alam niyo po ba yung FOMO yung parang fear of missing out. Na parang, ayaw nila na parang wala silang alam oo, dapat lagi silang ano, aware, dapat lagi silang may access, so, ayan parang siguro minsan nakakabasa para sa kanila, kumbaga parang may kulang kaya siguro 'yun masyadong naka-depende na rin yung parang sense of belongingness nila sa social media, 'di ba?
<chuckles> Oo. Totoo. Mm. Mm. Oo, hmm. Mm. Kailangan updated din sila oo, oo. Mm. 'Tsaka ano 'no dagdag ko na diyan, nawawala na yung social activity mo, yung actual na activity. Eto ka na lang eh, oo yung sa yung totoong buhay wala ka ng koneksyon kumbaga. More on ano ka na lang online, 'no? Lahat dinadaan mo sa online, ultimo yung pag-abot ng pera imbes na pumunta ka do'n sa taong pagbibigyan mo ng pera sa hindi ano ka na lang online, Gcash na lang o ano, 'di ba? parang tao ka pa ba? 'Di ba parang wala ka nang ginagawa ng ginagawa ng normal na tao, parang, masyado ka nang dependent ka na sa internet 'no. Kumbaga, eh, nakakalungkot isipin natin
Totoo yung yung reality, 'no? Mm. <chuckles> Totoo 'yan. <chuckles> <chuckles> Naka-asa na lahat po 'no? Mhm. Pero 'yun po dahil nabanggit mo 'yun, paano po ba talaga nakaka-apekto ang social media sa pakikitungo po natin sa ibang tao, sa totoong buhay?
Kung ano mapapansin mo 'no maraming yun nga, ah, yung kung kumbaga yung mga taong mababaw mag-isip na lahat ng pinapanood nila ay napapaniwalaan nila sa social media. Yun na, nag-iiba yung pananaw niya. Ah, 'pag hindi ka agree agree sa kanya, hindi ka nag-comment sa kanya, hindi ka nag-like dun sa ano, yun na. Parang i it's either i-block ka niya o, um, bibigyan ka niya ng masamang attitude 'no dahil parang alam mo 'yon, parang hindi mo nila-like o hindi mo nagugustuhan 'yong mga pino-post niya dahil hindi ka follower eh. Ah, may kapitbahay kaming ganyan na actually, ah, napapansin niya may mga post siya na mamaya, "Hindi ka ba liker?"
Hmm, oo. Mm. Totoo 'yan. <chuckles>
"Liker? anong liker?" "May sa mga post, kasi may mga post ako eh." Sabi ko, "Yung totoo," 'kako. "Wag kang magagalit," 'kako.
Mm.
Hindi ako apektado sa mga pino-post ng mga tao. Hindi ako gano'ng tao. Nag nag nagla-like ako paminsan-minsan 'pag talaga natuwa ako, nagustuhan ko yung may relevance, may sense yung pinost niya. Pero yung mga pinost na kumain sa labas, kumain sa ganito, pumunta hindi mo 'ko makikita mag-like sa ganun. 'Di ba? Okey sige buhay mo 'yan, eh, 'di ba? 'Wag mo expect lahat. Oo, 'wag mo 'wag mong expect na lahat ng tao, eh, susundan ka ta's babantayan yung buhay mo, ng pinaggagawa mo, hindi ako gano'n, 'di ba? Siguro ganun yun na yun yung gusto na ah, gawin ng ibang tao 'no na yun naapektuhan na yung buhay nila. Kasi nga gaya mo, kung kung ako, ganyan ang attitude ko, magagalit ako sa'yo, "Hindi mo man lang nila-like 'yong mga post ko," 'di ba? Papaano ang approach mo naman dun? Pa'nong gagawin mong approach do'n.
Totoo po. Kumbaga, validation talaga 'no? Mm. Mahirap naman 'pag gano'n. Mm. Mm. Mahirap naman 'pag gano'n talaga.
'Di ba? Hindi naman lahat ng bagay
Tsaka ano pa, eh tsaka 'pag gano'n 'pag gano'n kasi ang mangyayari kahit anong kahit anong ibigay mo sa kanya na binibigay ng normal na tao na dapat binibigay, parang mawawalan po ng kuwenta, walang walang hasi kasi nakadepende po siya sa dapat nakukuha niya o in-expect niyang matanggap sa social media. Which is yung likes, yung comments, kumbaga yung simpatiya. So, mahirap po 'pag talagang inaasa natin lahat sa gano'n, 'di ba?
Mm. Kaya nga, eh. Mm. Mm. Mm. Share, oo. Totoo. Kumbaga do'n na umiikot 'yong buhay niya.
Mm. Tsaka alam niyo po yun, pa palalimin lang natin yung sitwasyon. 'Di ba dahil nakadepende na siya sa social social media, kapag po hindi siya sumang-ayon o kapag nagkaroon siya ng sama ng loob, tingin niyo po ang outlet niya personal o social media pa din?
'Di ba, sa social media na. Social media pa rin siyempre.
Totoo, 'di ba? So lalala lang po at lalala, 'di ba? Mag po-post siya oo. Tapos 'pag pinost niya sa public madami ng puwedeng sumali, hindi niyo na maayos ng kayong dalawa lang, so ayun po talagang nagkakalamat na.
Totoo. Actually, totoo. Mm. Mm. Oo, totoo 'yan. Yung yung rant niya ilalabas niya sa social media, maghanap siya ng kakampi.
Mm. Totoo.
'Di ba? 'Yun ang pangit, hindi maganda yung ganong gawain. Mm.
'Ayun nga, eh. Pero matanong ko po kayo, ano yung ginagawa niyo para talagang ma-balanse yung paggamit ng social media at pati po 'yung aktibidad na pwede nating gawin sa labas?
'Yun nga, gaya nabanggit ko kanina magbuhay ka ng normal na tao. Limitahan mo 'yung paggamit. 'Tsaka 'di lahat ng nakikita mo totoo, sa social media. 'Di ba? Lapag mo 'yong cellphone mo, maghanap ka ng totoong taong kausap, manood ka ng TV 'yong balita, 'yong totoong balita, legit na balita, 'di ba? 'Yun 'yon 'yun 'yon 'yun 'yong iano mo, 'yon ang basehan mo.
Tama. Mm, mag-set ng oras. Mm.
Hindi 'yong puro social media napapanood mo, 'yung mga influencer si ganito, si ganyan, 'di ba? Ah, hindi na healthy, na, ah, masyado ka ng dependent. Sakin ganun ginagawa ko para balanse. Sabi ko sa'yo, ang akin lang, may oras lang ng paggamit. Ikaw ba, pa'nong ginagawa mo?
Mm. Totoo po yan. Mm. 'Yun po, unang-una talaga, ah, bigyan natin ng limitash limitasyon 'yung sarili natin kasi, kumbaga, kapag tayo napasobra, tayo din naman 'yung mahihirapan, eh, 'di ba? Nakaka-adik po yan, sa totoo lang, kasi mahirap din 'yan talagang iwasan kapag dun na natin inaasa lahat ng ginagawa natin. 'Tsaka 'yun gumawa rin po ng mga offline hobbies, siguro nandiyan naman yung mga libro, kung kaya naman basahin outside the phone, the gadgets, gawin po. Kumbaga magluto, kasi mahirap naman kung magluluto pa din kayo sa social media, 'di kayo niyan mabubusog, 'di ba? So oo
Mm. Mm. Hmm. Totoo. Mm. <laughs> Oo, nga, eh, syempre. Actually, sa'kin, 'no, na-experience ko 'yan nung nasa abroad ako. Ah, kasi siyempre ako lang mag-isa, pamil family ko nandito sa Pilipinas nung time
Mm.
Um, may time na nara na napansin ko, teka muna binila nilapag ko 'yung cellphone, ba't parang, um, ilang oras ko ng hawak ito?
Hmm, oo.
'Ba, na napansin ko yung sarili ko, teka nga 'ba pinatay ko talaga. Ginawa ko kinuha ko sa susi ng sasakyan lumabas ako nag-ikot ako. Sabi ko, parang nagiging ano na ko, ah. Yun parang yun dun na nagkaroon ako ng realization na oo, nagiging oo, sabi ko, hindi maganda hindi maganda. Wala na akong nagawang iba, eh, 'yun nalang, eh.
Nakadepende na 'no. Ayan. Mm, 'yan ang galing po. Ma sobrang ganda ng pag uusap natin. Sana mas mahaba, ma mas mahaba-haba pa sa susunod. Kaya 'yun po, maraming salamat po, ah, oo.
<chuckles> 'Di ba? Oo nga, eh. Hayaan mo, ah, sa muling Muling pag-uusap natin. Maraming salamat din, sa mga nai-share mo.
Mm. 'Ayan, oo naman po, walang problema, sa uulitin. Paalam po. Ingat po kayo.
Hanggang sa muli. Oo, ingat, ingat at at paalam. Salamat.